É, é sempre aquela versão puritana, né: "Minha família, meus filhos, ah, minha total dedicação". E não é bem assim, né, vamos e convenhamos. Então, ass não sei, cara, eu, às vezes, eu me sinto que eu vivo nesses 2 mundos, né, as 2 versões de mim, tipo, a geminiana tagarela
Uhum. Uhum. Não, não é, realmente. Uhum. Eu eu acho uhum. Eu acho que você pode entender que essas duas versões são você e que você vai dar diferentes versões para diferentes pessoas mesmo, sabe. No sentido de que: "Nossa, agora eu quero estar com as minhas amigas, lembrar as minhas histórias, dar risada e tudo mais". Até porque, por exemplo, assim, falar sobre quando você fala sobre um assunto, o seu cérebro não sabe muito bem diferenciar, né, o que é o que é dito do que é feito. Por isso que até dizem: "Não conte os seus planos para você não se sabotar". Não é inveja, não é energia ruim, não. É pra na neurociência, para você não se sabotar. Por isso que eu digo que quem muito fala pouco faz, e vice-versa.
e aquela geminiana mais quietinha. Uhum. É isso. Uhum. Exato. Exatamente. Exatamente, eu conto nas experiências passadas, as futuras na na na na não. <chuckles>
Daí, talvez agora Então jogando um veneninho aí, como as italianas estão lá todas fazendo, elas nem precisam falar sobre.
Exatamente. E eu até entendo, né, você não falar sobre quando você está fazendo M, né, está fazendo coisa errada. Porém, quando a gente está numa Eu digo assim, num jantar, que a gente às vezes, faz muito de sair para um barzinho de vinho, sabe, uma ene enoteca, não sei o quê. E aí, uma conta uma piada disso, uma conta uma piada daquilo. Cara, vamos dar uma leveza nesse clima. Que as brasileiras jogam piada para cima, piada para baixo, que não tem a ver com a nossa vida, porque a gente não precisa falar da nossa vida pessoal, sabe, para se divertir. E elas continuam naquela de: "Ah."
Uhum. Uhum. Hum, sim, uhum. Não, não mesmo. Uhum.